でも、まあ、お、本、おほ、ほほ本をこう読んでるってゆうのを、こう
うんうん。
集中して、止めずに、こう、集中してガーッと入られるってゆうことは、なんか、一生懸命できてるってゆうことにもなりますよね、きっと。そん本。うんうんうん。
ああ、あ、そうですね、好きなことだとね、そう、そうだ、好きなこと本を読むとか、絵を描くとか、好きなことは、あの、自主的にやっています。
はい。はい。うーん。 ですよね。
うん。うん、そうですね、好きなこと以外の作業は、始められないんですよね、へ困ったもんなんですよ。
なんか、独特な才能がありそうですよね。
うん。 ほんとですか？
うーん、なんか、ね、その、作家さんとか芸術家の方とかって、なんか、結構そうゆう感じがするような気がするんで、なんかそうゆう気質があるのかなって、ちょっと、聞いてて思ったんですが。ただね、うーん、やっぱり、日常の生活もね、やっぱり、お母様なんで、しっかりね
うん。 ああ。 あ、う、うん。うーん。 うん。 そうなんですよ。そうなんですよ。
ですよね。
大人で、なんか、気持ち切り替える時とかって、どうするとかって、なんかあったかなって思いつおも思いつこうとしてるんだけど、なんなんだろうなと大人がやってる方法でって思っても、なんか自分では、こう、ピンと来なくて
そうですよね。何かそうですね、何かこう
うーん。
時間的に、例えば、朝、じゃ、先ほどのご飯を食べるシーンでゆうと
うん。 うん。
何分までにご飯を食べ終わらないと
うん。
学校に行くのに、こう、何分しか残ってないから、ちこ家を出るのが遅くなって、遅刻をしちゃうよね。
うん。 うんうん。
そうすると、何分ま今、何分だから、あと何分しかないよね、みたいなかたちで
うん。 うんうん。あ、と時計で、ですね。
こう、じ うん、時計で、こう、示して常に示してあげて時計で常に、その、スケジュールの、こう、先読みをして、時間配分を考える癖を、今から、あの、つけさせるってゆうのはどうでしょうか？
うん。 うん。 うん。うん。 なるほどね、時間配分の練習か。そっか。
はい、その、具体的に、その、間に合わないっていう言葉だけじゃなくて、あなたは今からあ、何時に家を出ますよね。
うん。 うん。 うん。